देखिए, आज के मुझे तो मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है कि आज के युवा तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं कि आज तो बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है। और वो हिम्मत करके निकल भी लेते हैं करने के लिए। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे मुझे भी मिल जाते हैं कि अभी अभिनय करने आए हैं और एक अब ये भी हो गया है कि देखिए सोशल मीडिया भी आ गई तो कहीं न कहीं अब वो माता-पिता तक भी वो फ़ैलाव पहुँच गया क्योंकि उनके पास भी फ़ोन है तो हर चीज़ के बारे में सोचते समझते रहते हैं, देखते रहते हैं। है ना? पहले के मैं ज़्यादा था क्योंकि कम माध्यम थे। तो अ, मुझे मैं मुझे स्वयं को नहीं मालूम था कि देखिए कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था ना कि अ, ये ना बड़े प पैसे वाले लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए स्पोर्ट्स की तरफ़ चला गया था। वो स्पोर्ट्स कर रहा था फ़िर लेक़िन मेरी मुलाकात किसी से हुई। मैं उस फ़िर मेरी अ, ज़िंदगी में थिएटर आया। तो फ़िर अच्छा मैं फ़िर मैंने देखा अरे मैं तो अभिनय कर सकता हूँ। तो फ़िर वहाँ से मेरा एक जुड़ाव हुआ और मेरा उम उम, जुड़ाव तो अभिनय से था फ़िर मैं अभिनय करता चला गया।
अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। ठीक है। बिल्कुल। सही कहा। हुँ, हुँ। जी, ज़रूर। हाँ जी। हुँ। क्या बात है।